Não, não, eu nunca nunca cheguei a citar isso com ela, talvez eu tenha, se sei lá, por meio de uma-uma piadinha aqui, talvez eu tenha feito, mas nada sério que eu tipo, citei para conversar ou liguei ou falei por uma mensagem para o WhatsApp falando que essa constante esse constante cancelamento, da dos nossas das nossas saídas juntas, né, estava me incomodando, porque, sei lá, eu não sei como navegar nisso direito ainda. A nossa amizade ela foi mudando, hã, conforme a a nossa vida, né, na época de faculdade a gente se falava literalmente todos os dias. Quando a gente ia para faculdade e quando a gente não ia por WhatsApp, todo dia a gente acordava e se falava, reclamava da vida, reclamava da universidade, falava o que ia fazer. Então, mesmo quando a gente não se encontrava, a gente sempre estava se falando. E desde
Uhum. Uhum. É. Uhum. E eu só queria te fazer u uma pergunta assim. Nesse meio tempo, ah, c depois da saída da faculdade, vocês se mudaram também, por porque eu entendo que vocês se viam ali com com com toda a frequência, né, de uma rotina mesmo universitária, mas quando você se mudou, ou quando você, desculpa, se formou, alguma de vocês se mudou de cidade, alguma coisa assim ou não? Vocês continuam morando só para eu entender bem o cenário?
Hum. Sim. Sim, sim, com certeza. Eh, durante esse tempo que a gente saiu da faculdade, a gente morou por mais uns 3, 4 anos na mesma cidade, que começou assim um pouco de afastamento na verdade da parte dela, ela parou de conversar comigo todos os dias. Eh, o que eu entendo, assim, no início foi um pouco difícil, porque eu estava ali acostumada há quase 5 anos falando todos os dias com ela e do nada ela foi se afastando um pouco. Mas ela sempre falava que se afastava, porque ela estava muito ocupada, então eu tentei entender e com o tempo realmente eu comecei eu comecei a entender e aceitar. Ah, só que foi meio difícil. E, recentemente, no e-mail do ano passado, eu eu vim aqui para Europa. Então, mas assim não mud não mudou nem tanto assim. A gente continua a mesma frequência. A gente se fala 1 vez por semana ou, às vezes, até 1 vez a cada 2 semanas.
Uhum. Claro. Uhum, claro. Entendi. Uhum. Entendi, então realmen bom, eh, eu só perguntei justamente para entender melhor, porque, obviamente, se vocês vão para universidade todos os dias juntas, para faculdade, ah, vocês têm que fatalmente se encontrar, não tem outro jeito, né, v então a o o realmente o contato ali, claro que é muito mais próximo. Então uma vez que vocês se formaram e começou toda essa mudança de vida, de trabalho ou de posse, seja qual for, eh, ia mesmo afastar um pouco vocês, mas pelo que você me disse, ali ainda existia bastante contato pelo WhatsApp, mesmo que vocês não se vissem, vocês eram muito, eh eh, presentes uma v na vida da outra, mas você sente que, depois da sua mudança de país, isso piorou?
Claro. Sim. Sim. Exatamente.

Ah, oh
Ou não? Ou isso é mais recente do que isso? Tipo, começou há poucos dias, semanas enfim.
Não, não. Desde que a gente saiu da faculdade, sei lá, depois de 1 ano que a saiu da faculdade, começou a diminuir, cada vez mais e mais e mais. E agora de de desde, sei lá, desde desde antes de eu me mudar, sei lá, desde o início do ano até agora tá ma basicamente a mesma coisa.
Não. Entendi. É, então, mas tem um ponto aí bem interessante, que eu não sei se você já pensou nisso ou não, mas na a a vida do imigrante, por incrível que pareça, muitas pessoas pensam que a pessoa sai do país e que ela vai se adaptar super bem a outro lugar, fazer novos amigos e esquecer a família. Eh, eu acredito que não seja isso e que aconteça exatamente o oposto. Eu acho que essa falta, ela aumenta com a distância. Eh, algumas alguns laços a gente vê, né, de de pessoas que são alguns laços eles acabam realmente se estreitando. Às vezes, a pessoa, quando muda de país, acaba ficando mais próxima dos amigos lá do Brasil, justamente porque faz falta ter amigos. Ela tá em um universo diferente, onde não tem um círculo de amigos muitas vezes bem definido, então quem ficam são os amigos que ficaram lá atrás, né. Então, eh, eu entendo da sua parte, eh, que vo ela tem uma importância muito grande na sua vida, a amizade de vocês é muito importante para você. Mas será que a vida dela, ah, no será que o que está acontecendo aí não tenha não não seja de fato uma série de mudanças que inclui, de repente, fazer novos amigos, ir para outros lugares, eh, ou de de estar mudando? Por que, né, as pessoas mudam com o tempo às vezes. E de ela realmente estar estar mudando isso você pensa nisso, você sente que possa ser isso?
Exato. Sim. Uhum. Sim. Exato. Uhum. Sim. Faz parte. Hum. Ah, sinceramente, não, não sinto que seja por conta da minha, ah, da minha mudança para outro país. Eh, eu eu isso começou, assim, uns 3 anos atrás que ela começou, da parte dela se afastar, ah, um pouco mais, né. E quando a gente saía ah, no início a gente até se via, não tinha muito cancelamento, mas, sei lá, hã, acho que desde do ano passado para e até até agora, né, antes de eu antes de eu vir para cá, ela cancelava um pouquinho mais com mais frequência. E isso com começou a acontecer quando ela pegou um um estágio. Porque eu terminei a faculdade ela ainda estava na faculdade. E ela fez uma amizade muito grande com as pessoas do estágio. Eu comecei e ela começou a sair muito mais com com elas do que do que comigo.
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Ah, sim.
E aí, acho que isso, talvez, tenha um pouco nos afastado, porque ela começou a depender um pouco mais dele, sei lá, para falar da vida e reclamar.
Eh

Não, não. É, é Nessa parte é bem bal balanceado, sabe, eu apareço ou ela aparece. Eu diria até que ela aparece mais, porque quando ela começou a se afastar, eu comecei a a a respeitar, sabe. Eu mandava de vez em quando, aí quando ela podia, ela respondia, e aí eu respondia direto, né, tipo, no mesmo dia, ela demorava pra responder, aí ficava meio chato, sabe. Então, eu comecei a meio que fazer a mesma coisa que ela, mas não por por vingança, mas sim ah, pra não parecer que tá muito que eu tô muito exigen exato, é.
Ela sempre aparece. Ah, legal. Claro. Uhum. Uhum. Sim. Pra balancear, né, pra equilibrar claro, claro.
Ou então pra não parecer que eu sou exigente demais ou sou muito colada, essas coisas Então, é.
É, mas a gente vê, eh, a gente vê casos aí, por exemplo, eu vou colocar alguns exemplos, né, muitas vezes, eu eu nem vou tão longe na faculdade, mas os amigos de escola, por exemplo, que, algumas vezes, eles terminam a escola, aí tudo bem. Cada um segue para o seu lado, um vai pra faculdade, outra casa, vira dona de casa, outro não sei o cada um com o seu caminho. E algumas amizades, elas se perduram, realmente, eles continuam sendo amigos e mesmo que mude de cidade, de país, eles continuam sendo amigos, mas daí sempre com essa mudança de vida que acarreta num distanciamento. E aí vem, eh, que você fala, né, eh: "Ai, a gente fica anos sem se ver, mas quando a gente se vê, a gente se encontra e a amizade é a mesma". Então, eh, talvez isso nem esteja tanto abalando a emo a a amizade de vocês, o carinho, o afeto de vocês, eh, talvez seja só a vida mesmo, eh, distanciando vocês distanciando um pouco o contato, mas não a amizade em si. Então, eu acho que é bacana pensar por esse lado, que eventualmente, a quando um amigo, por exemplo, casa ou uma amiga tem filhos e essa pessoa não vai mais ter tempo ou tá num trabalho que consome muito, vai diminuir a frequência, mas não a amizade em si. Às vezes, o carinho, o respeito, ele continua igual e se se encontrar de novo, vai ser igual. Então, acho que é legal você pensar no tamanho dessa amizade mesmo e se, de fato, vocês estão se distanciando no coração ou se é só uma distância mesmo de contato, sabe.
Uhum. Uhum. Uhum. É. Sim. OK. Muito obrigada por me ouvir.
Até mais.